Ça fait la différence, entre manger quelque chose de d'artisanal et quelque chose de surgelé, en plus, ouais, c'est voilà.
Heu, oui. C'est choquant, mais c'est choquant, au point que certains, jeunes enfants ou heu, heu, personnes qui sont habituées à manger dehors, eh bien en fait ils s'approprient vraiment le goût qu'ils ont connu dehors, donc dans les fast-foods et les street foods, pour se dire: «Voilà, c'est ça le goût. C'est ça que j'aime» et en fait quand vous allez leur faire goûter le le vrai, naturel, maison, ils peuvent ne pas apprécier et je trouve ça dingue parce que c'est par habitude en fait finalement.
Oui. D'accord. C'est ça. Oui. D'accord. Complètement. Ouais, oui, oui. Bien sûr, b c'est ça ils c'est leur goût ne correspond pas à ce qu'ils connaissent de ce produit.
Ah complètement c'est c'est c'est biaisé, voilà.
C'est ça. C'est malheureux. Moi moi je crains l'avenir de cette jeunesse malheureusement, hein je je suis «inquiet» pour eux, entre guillemets. Oui.
Ah ça fait peur, hein, tout ce qui se vend même dans les supermarchés. Sans parler de street food et de fast-food. Heu, voilà, hein, parfois c'est c'est vraiment pas mieux, hein, bah, par exemple, heu, vous savez les lasagnes, heu, heu, surgelées, voilà moi ça, c'est
Oui. Bien sûr. Ah la la! Oui.
c'est enfin c'est interdit. C'est vraiment c'est c'est c'est trop bizarre. C'est on sent qu'il y a un problème. Heu, manger des vraies lasagnes et manger ça
C'est banni. Ouais, oui. Bien sûr. Ah totalement. C'est pas pareil.
bah il y a il y a il y a vraiment un ouais, et voilà merci vous m'ôtez les mots de la bouche parce que je cherchais exactement ce terme. Il y a vraiment un fossé entre les 2 et effectivement ben, aujourd'hui par exemple un jeune il pourrait apprécier les surgelés plutôt que demain vous leur vous lui faites, heu, des vraies lasagnes, heu, en pensant lui faire plaisir: «Ah mais c'est pas pareil, mais la sauce elle est trop rouge alors que normalement elle est orange» et heu, non c'est c'est spécial. En tout cas, heu, j'ai apprécié que vous vous releviez justement ce point-là par rapport au développement personnel. C'est vrai que souvent on met le sport on met le voilà le réveil le matin
C Il y a un fossé entre les 2. <chuckles> Oui. Oui. C'est vrai. Bah, ah. Mouais. Complètement. Oui. C'est ça.
mais effectivement la l'hygiène de vie le la nourriture le enfin ce qu'on ingurgite c'est vraiment important et à terme il va falloir se se se régler là-dessus.
Oui. Bien sûr.